Sì, sì, diciamo di sì. Poi, ehm, ripeto, ci son vestiti che indosso che magari, ecco, quando mi sento un po' giù non mi va neanche di scegliere troppo. Sono vestiti un po' più mhmm, come ti dicevo prima, anche un po' più da stracciona, quindi quelli là dove quelli non ci metto troppa attenzione. Mentre altre volte mi sento un po' più, ehm, solare, anche se poi non sono mai lo stereotipo della persona solare, perché, mhmm, raramente, mhmm diciamo che la mia, ehm come si dice, la mia fa quando ripo quando la mia faccia è a riposo, quindi non ha espressioni, non è come si dice, ecco, è molto molto, anzi, quasi arrabbiata come faccia, quindi <chuckles> non so, è la mia faccia, me lo dicono in tanti, è la mia faccia.
Mh-mh. Okay. Certo. Ah, okay. Ma perché? <laughs> Eh. Ma forse ma forse è il tuo modo anche un po' timido, azzardo, di approcciarti all'esterno, perché sei una persona, da quello che che sento, molto riflessiva e quindi non è che una persona tendenz cioè, deve per forza manifestare tutte le sue emozioni all'esterno. Anzi, ehm, trovo che sia anche cauto, no, avere una zona di conoscenza anche per ciò che riguarda pr appunto, proprio la relazione con gli altri. Senti, ma ti è capitato invece di doverti vestire immagino di sì, perché ci sono delle occasioni dove il vestiario è un po' dal punto di vista sociale deve corrispondere un po' a certi canoni.
Sì. Sì. Eh beh, purtroppo sì, accade. <giggles>
Eh, e in quali occasioni ti sei dovuta vestire, mhmm, tra virgolette, “bene”, però un po' scomoda, ecco?
Mh, bene. <giggles> Allora, mi succedeva tanto quando quando avevo, ecco, intorno ai 18 anni, ecco, adolescenza, comunque verso l'età adulta; ultimi anni di adolescenza ci sono quelle festone che fanno, no, i diciottesimi, e esatto, e quindi per un periodo comunque bisognava indossare il vestito, perché il diciottesimo ovviamente c'è il dress code.
I diciottesimi. <giggles> Perché tutti gli amici coetanei facevano i 18 anni, qui tu avi ah.
Esatto, cioè magari 3 compleanni nel giro di pochi mesi, lì ovviamente, ehm, in qualche modo cercavo di, ehm di confondermi tra le persone, mi mettevo vestiti, cose così. E poi anche oggi magari succede che magari ci sono dei pranzi, ehm, che possono essere o di lavoro oppure anche semplicemente con persone con le quali non ho confidenza, quindi ci si veste un po' più formali, ehm, alla laurea, queste queste occasioni dove proprio i vestiti eh sì, per forza, non av non avevo scelta. E
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Vabbè certo. Certo. Per forza. Però in quel caso tu lo accetti con diciamo, con sottomissione, nel senso eh, se è inevitabile dai, ti fai forza.
<clears throat> Allora. <chuckles>